3 sene önce Türkiye'den İspanya'ya taşındım. Eee, tabii, yani, şimdi ne kadar burası da bir Akdeniz ülkesi, işte, hani, sıcak insanlar, eee, yemekleri olsun, atıyorum kültürü genel olarak bizimkine benziyor olsa da aynısı değil. Yani, benim ülkemde, Türkiye'de, işte, arkadaşlarım, akrabalarım, yemekler, ne bileyim ben o dostluklar, eee, İstanbul'un kendisi, yaşadığım yer vs. tabii ki, hani, bambaşka bir yer. Çok alışmışım tabii ki, neredeyse bütün hayatım boyunca orada yaşamışım. Şimdi buraya gelince tabii e en önemli şey bir defa dil bariyeri, yani, o ciddi bir problemdi ilk geldiğimde. Sonra, eee, peyderpey güzelce onu aşmayı başardım. İyi bir noktaya geldiğimi düşünüyorum şu anda ama eninde sonunda, yani, yabancı bir yerdeyim. Yani, henüz 3 sene olmuş olmasına rağmen hâlâ, böyle, kendimi tam olarak buraya ait, işte, eee, evet ya, ben burada çok mutluyum, çok huzurluyum, tamam, her şey güzel ama, hani, o aidiyet duygusu bambaşka bir şey ya gerçekten insanın
Peki. Hıı, doğal olarak. E, çok iyi. Hıh, tabii ki.
Belki de biraz daha zamanla biraz daha yaşanmışlıkla belki de içine sinecek olan bir şey. Henüz oralarda değilim ve hani bu yabancılık hissini de biraz aslında azaltmak istiyorum. Yani, hani, biraz daha, eee, artık buranın bir parçası olduğumu hissetmek istiyorum. Dedim ki seninle biraz bir konuşayım. Bu konuda bakalım ne düşünüyorsun? Tavsiyen olursa da hani mesela bu yabancılık hissini azaltmak için onları da duymayı çok isterim.
Tabii. Elimden geldiğince bu konuyu hem konuşabiliriz hem de tavsiye vermeye çalışabilirim. Iıı, yani, başka bir ülkede başka bir kültür tabii ki zaten bir ya bir farklılık olacak. Yani, hiçbir yerden aynı olmayı bekleyemezsin. Hatta, yani, belki İspanya tabii ki bir Akdeniz ülkesi, Türkiye de öyle ve benzer bir sıcaklık bir kültür var tabii ki ama, yani, Yunanistan'la Türkiye bile aynı değil, hani, çok daha da yakın ve benzer olmasına rağmen. Hatta i yani, Türkiye'nin içinde İstanbul'la İzmir bile aynı değil. İii, yani, senin yıllarca alıştığın yerle bambaşka bir yere gitmek arasında çok büyük bir uçurum öyle ya da böyle olacaktır. Eee, bir de şey kısmına parmak bastın s aslında buraya taşınalı 3 yıl oldu ama diğer tarafta tüm hayatımı geçirdim. Yani, orada 25-30 yılla belki daha fazlasıyla, eee, 3 yılın arasında da çok büyük bir uçurum var. Sen bütün değişimi, gelişimi, ülkedeki farklılıkları, arkadaşların, ailenin herkesin gelişiminin değişimini bir yerde gördükten sonra 3 yıl içinde öbür tarafta adapte olmak, hani, çok da ütopik bir hayal gibi geliyor. Imm, bir de aslında sen şeylerden bahsettin, böyle, işte, şu e, benzer yönlerinden. İşte, kültürdür belki yemektir belki sosyalleşmedir benzer. E, dediğin gibi haklısın ama farklı yönleri de var ve seni de bu rahatsız eden farklı yönler var, aslında. Biraz da konuyu derinleştirmek için bana bu farklı yönleri, hani, sana bu hissi veren, yabancılık hissini veren, işte, değiştirmek istediğin, "Neleri aşarsam neleri daha iyi anlarsam buraya yerleştiğimi hissederim, burada mutlu olduğumu hissederim?"i düşündürten şeyleri bana birazcık an anlatabilir, örnekleyebilir misin?
Tabii ki. Doğru. Evet. Haklısın. Hı hı. Doğru. Tabii. Yani, mesela, işte, demin söylediğim gibi ilk aklıma gelen şey dil, eee, İspanyolca. Yani, şimdi evet, 3 senedir onu da öğreniyorum. Gelmeden önce de zaten öğrenmeye başlamıştım ama, yani, insanın ana dili başka bir dil olunca kendini ifade ettiği, espri yaptığı, işte, insanlarla, böyle, hani, leb demeden leblebiyi anlamak vardır ya, hani, böyle. Bir tane bir şey söylersin eğer ki o karşındaki insan da Türkse, aynı kültürden geliyorsa hemen o dediğini, a, diye, hani, anladım ne demek istediğini, diyerek içinden onu düşünür. Hâlbuki burada öyle bir durum yok. Şimdi bayağı, böyle, hani, eee, ilkokul İspanyolcası, ortaokul İspanyolcası gibi ben her şeyi, böyle, tabii ki kelimesi kelimesine düzgün konuşmaya çalışıyorum. Eee, öyle olunca da, hani, bir espri yapmak mesela, hani, çok zor, hani, imkânsız değil ama çok zor. Eee, şimdi o kültürün içerisine girmek için burada, böyle, kendini gerçekten buraya ait hissetmek için, yani, o araya karışmak gerekiyor, biraz onlar gibi anlamak ve bu konularda, hani, onlar gibi düşünmek gerekiyor. Eee, bu senin de dediğin gibi, hani, 3 senede olacak bir şey değil. O adamlar bütün hayatları boyunca burada yaşıyorlar. Benim için daha bu çok yeni bir şey. E, şimdi o bir bariyer hissi yaratıyor, sadece dil olarak değil aynı zamanda sosyalleşme ve, hani, kültürün bir parçası olma konusunda da. Yani, orada sürekli bir çaba gerektireceğini bana, eee, hatırlatıyor, dolayısıyla da, eee, birazcık, işte, hani, insan, eee, ben her seferinde bu kadar çaba göstereceksem çok yorulurum, eee, çok yorulursam da, hani, bu yabancılık hissini, eee, nasıl üstümden atacağım diye düşünüyorum. Bir de bunun dışında tabii, hani, buraya ait mesela şeyler var.
Peki. Evet. Düzgün, düzgün. Zamana ihtiyaç var. Muhtemelen. Neler?
Atıyorum, adamlar çok yavaşlar bana göre, yani. Çok rahatlar, çok sabırlılar. Bu zaten İspanyolların, her bütün dünyada herkesin bildiği özellikleri. Yani, hani, hiçbir şeye aceleleri yok. Adamlara mesaj atıyorsun, mesela, hani, onlardan bir şey satın alacaksın, ııı, veya, hani, diyorsun ki, "Ya, bu, hani, bu ürün hâlâ var mı?" veya, işte, atıyorum, "Şu kadar olur mu?" hani, pazarlık mesajı falan. Adam 1 gün sonra, falan, mesaja geri dönüyor, bazen hiç dönmüyor. Eee, b hani, biz Türkiye'de o kadar, hızlı yaşamaya alışmışız ki ve her şeyi, ha çabuk hallolmasına, mesela, bu bende hâlâ böyle ı bende şok yaratan bir özellik, yani, bu, a kültüre ait bir özellik ve kimse de bundan şikâyet etmiyor. Çok ilginç geliyor, mesela, bunlar bana.
Anladım. Ya, evet. 2'si de, aslında, çok, aaa, anlaşılabilir noktalar. Zaten, hani, dil, bir kere, bir ülkenin en temel yapı taşlarından biri dediğin gibi, işte, şakalar belki yerel ağız, belki sokak dili gibi birçok şeyi geçmen gerekiyor ki oranın bir parçası olabil. E, bu da, dediğin gibi, 3 yılda olması çok, çok zor ama, işte, bunu belki, eee, zorlayabilmek adına şeyden, hani, çıkıp, hani, nasıl diyeyim o öğrenme süreci gibi gördüğün belki kurslar, belki kendi kendine çalıştığın, belki daha resmî durumlardan çıkıp biraz belki de o, ııı, daha gevşek dilin kullanıldığı ortamlarda ortamlara maruz kalmak seni bu konuda en hızlı geliştirecek şeylerden biridir. Belki, işte, bir partidir. Hatta bu konuda belki de seni en çok geliştirecek şeylerden biri çocuklarla konuşmaktır. Çünkü onlar çok daha farklı bir dil konuşuyor. Eğer bir şekilde buna imkânın varsa. Eee, böyle çocukları da biraz seviyorsan, hani, onlarla, onların konuştuğu dille öğrenmek daha, iii, rahatlatıcı olabilir. Çünkü dediğim gibi daha geniş gevşek bir dil konuşuyorlar. Daha esnek de kullanıyorlar dili. Iıı, o onlar seni seni bu konuda geliştirebilir. Dili de dilde rahatlamak da seni oraya ait hissettirmek için senin de bahsettiğin gibi çok, çok önemli bir kriter olabilir. E, diğer bu yavaşlık konusuna gelecek olursak da şimdi sen, e her şeyi geçiyoruz s bu şey değil, Türkiye'den İspanya'ya gitmek İstanbul'da yaşamışsın. E, İstanbul kadar kao kalabalık kaotik bir şehri de her dünyanın herhangi bir yerinde bulmak çok, çok mümkün değil. Eee, bu hayatı orada beklemek birazcık tabii ki zor ama yine ufak ufak şeylerle sen bunu biraz hızlandırabilirsin. Çünkü onlar sonuçta birbirine, hani, sen böyle bir talepte bulunduğunda, eee, biraz da sana cevap vermeyi, hani, saygı olarak da göreceği için insanlar. Bir de tanımadıkları için insanlar birbirlerine daha saygılılar ya. "Daha hızlı cevaba ihtiyacım var," işte, sen hızlandırmak için küçük taleplerde bulunsan bence insanlar bunu yavaşça anlayacaklardır. Bunu da yakın çevrenden başlayıp birazcık genişletebilirsin. İşte, önce 1-2 komşun, hani, seni belki biraz tez canlı olarak tanıyacaklar ama onlarla iletişimi hızlandırsan oradan belki yaşadığın yerin kalanına böyle ha hafif hafif tabii ki büdü bütün bir kültürü değiştiremezsin ama etkileşine etkileşime geçtiğin kısımdaki insanları ortada buluşturabilirsin. Hani, senin kadar hızlanmasalar bile sana o kadar rahatsız edecek ş seviyede yavaşlıktan sanki birazcık etkileşimini azaltabilirsin gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Evet. Hımm. Anladım. A! Güzel. Hı hı. Doğru. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Anladım. Doğru. Hı hı. Evet, haklısın bence de, yani, olabilir. Iıı, hatta zaten bunu bir şekilde de, eee, yapmaya da çalışıyorum. Aynen senin söylediğin gibi. Çünkü, işte, ben mesela, eee, bir uygulama üzerinden ürün satıyorum sürekli ve orada, eee, şey yapıyorum mesela, birisi bana bir şey sorduğu zaman, eee, benim sattığım ürünlerle alakalı hemen onlara geri dönüş yapıyorum hatta, işte, sipariş geldiği zaman en kısa sürede, hani, hemen onu göndermeye çalışıyorum ve sürekli bana şey geri bildirimleri geliyor: "Bu ne hız, nasıl, işte, bu kadar hızlı oluyorsun, ya ne kadar güzel servis, ne kadar iyi!" Sonraki zaten, hani, ürünü alıp bir de kontrol ettikten sonra da yazdıkları, ııı, yorumlarda da, hani, işte, "Müthiş servis bilmem ne." falan yazıyorlar. Eee, hani, belki de, hani, söyleyerek değil de yaptıklarımla, aslında, birazcık oraya bu mesajı yollamış oluyorum. "Siz de böyle hızlı olursanız ben de çok mutlu olurum." gibi, yani, "Sen nasıl mutlu oluyorsan ben de mutlu olurum." gibi ve evet, yani, aynı yerden düşünüyoruz seninle, bu da, eee, beni teyit eden bir şey oldu. Yani, evet, dediğin gibi sonuçta bütün kültürü ben değiştiremem. Yani, bu adamlar, ııı, 1000'lerce yıldır, yani, çok eski bir uygarlık 100'lerce yıldır, işte, bir krallıkları var ve böyle yaşıyorlar. Çok keyiflerine düşkünler. Bir de, aslında, hani, dünyada da şey sıralamasında bu y iş ve yaşam dengesi sıralamasında 1 numara İspanya, yani, eee, hiçbir şeye aceleleri yok. Eee, evet ve, hani, kendilerine zaman ayırma konusunda çok şeyler zenginler, çok cömertler çünkü diyorlar ki, yani, hayat, ııı, bugün, eee, hani, bu, aslında, hepimizin yapmaya çalıştığı şey ama bu adamlar bunu birazcık daha fazla beceriyorlar, dünyadaki tüm diğer ülkelerden daha fazla. Eee, evet, yani, diyor ki, hani, işte, "Öğlenleyin ben tabii ki dinleneceğim." diyor, saat, işte, 14.00'te hani bu klasik siesta 'ları var, uykuya da dalabilirsin istiyorsan evin yakınsa ya da istersen yemeğe gidiyorsun. Evet, yani, buna, ııı, adamlara uyuyacağım ben de biraz ama ortak bir yerde de buluşsak hiç fena olmaz bence de.
E, çok iyi. E, çok iyi senin için. Aynen öyle. A! Öyle mi? Bu çok iyi aslında. Evet, ünlü bayağı. Ya zaten biraz da o gerekiyor zaten. Sen ş s hani, de taşınarak bir seçim yapmışsın oraya. Oraya gidip de kendi kültürünü empoze edemezsin ama bu demek değil ki onlar da sana kendi kültürlerini empoze edecek ve sen tamamen oraya gidince bir, eee, işte, nasıl diyeyim, ya, tabii ki bir milliyetçi yorum olmasın ama İspanyol olmayacaksın. Eee, e, bu alışkanlıklar birazcık içinde bulunacak. Sadece dediğin gibi orta yolu bulmak. Bu da orta yolu bulmak da, e, biraz kısıtlı bir çevrede belki mümkün olacak. İşte, dediğim gibi 1'inci seviyeden iletişime geçtiğin insanlarla. Eee, bir de şey de olur ya böyle, hani, taşındığın yerde emm, yani, yabancı biri taşındığında o mahalleli, hani, onun kültürünü öğrenir, eee, biraz bu kültürel hem değişim olur. Dünya için de bu iyi bir şey, aslında. İnsanlar birbirini tanıyorlar böyle. E, bu sadece İspanya-Türkiye olarak demiyorum. İşte, bir, ııı, Venezuelalı Çin'e taşındı mesela. Hani, onlar da birbirlerine bu konuda bir kültür paylaşımı yapıyorlar. Bence bu dünyanın gelişmesi için de iyi bir şey. Herkes birbirinden bir şeyler öğrenebiliyor. E, bu sayede sen bir şeyler öğretip onlardan bir şeyler öğrenerek, eee, ve bu i etkile etkileşimle de bağlarını güçlendirerek bence oraya daha yakın da hissedeceksin. Bu pay topluluğun parçası oldukça bence bu yabancılık hissin de azalacaktır diye düşünüyorum.
Doğru. Tabii ki. Evet. Doğru. Haklısın. Hıı. Bence de ya. Haklısın zaten, eee, mesela şimdi şey burada İspanyolca kursuna gidiyorum. İspanyolca kursunda da tabii ki benim gibi yabancı insanlar var İspanyolca öğrenmek isteyen. Bu aynı söylediğin şey sınıfta sürekli zaten, eee, egzersiz yaparken, işte, pratik yaparken İspanyolca konusunda hep hocanın bize, eee, sorduğu sorular genelde, işte, hani, kendi kültürümüzle alakalı, işte, "Sizde de böyle söyleniyor mu, böyle yapılıyor mu?" falan diye sürekli herkes birbirinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bu da evet dediğin gibi gerçekten, hani, ortak bir paydada buluşmak için çok güzel bir yol. Eee, inşallah daha da fazla olur. Yani, etrafımda da bunu daha çok görürüm. Gerçekten çok sağ ol, beni, eee, çok güzel dinledin, eee, anladın ve çok güzel tavsiyelerin oldu. Çok teşekkür ederim sana.
Doğal olarak. Umarım. Rica ederim benim için bir zevkti. Ben bu yolda kendini daha rahat hissedebileceğine inanıyorum. Çünkü bu adımları atmaya hazırsın.
Çok sağ ol, görüşürüz.
Kendine iyi bak.